Oye, en tu día a día, ves que está esta situación de que todo se junta, ¿tú qué haces para desconectarte del trabajo cuando ya acabaste, cuando ya terminaste con él?
Ajá. Mm, pues, fíjate que, yo a veces batallo, la verdad no no no es como que tan fácil, desde alguna forma, pero lo que principalmente yo hago es que, ya que llego a la casa, eh, pongo el celular en modo silencio, es como que le doy chancita, normalmente llego como a las 3 de la tarde, más o menos, así, ahorita últimamente, como se nos dio la oportunidad de hacer un inventario desde antes, estaba saliendo bien temprano, estaba saliendo a la 1 de la tarde o así, y l
Uy, qué agusticidad, ajá.
Pues sí, la verdad es que el estos diciembres siempre son muy buenos, pero bueno, los últimos 2 meses siempre es así. Y es lo único bueno que le puedo rescatar a ese trabajo, aparte de que es bien explotado. Pero bueno, el caso es que que sí, normalmente pongo el celular en silencio, y ya cuando estoy en la casa, no sé, me pongo a comer algo, platico con mi madre y así. Y le doy chance como, más o menos, 1 horita, 1 horita y media, de que es muy normal que, como recién voy llegando a la casa, hay algunas cosas que yo usé, no sé, por ejemplo, algunas probetas las dejé en otro lado y así, ya me hablan de que: "Oye, ¿sabes dónde está la de 15 mililitros?, oye, ¿dónde está esta?", y así, y como que son mensajitos superrápidos que los puedo contestar rapidito de que: "Ah, sí, mira, están aquí atrás, o, ah, mira no, están acá". Y, después de eso, ahora sí, como que ya en ese momento, en eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, más o menos, como que, ahora sí, le el horario de trabajo tal cual, "Pum", se queda en el trabajo, y, el resto lo que hago, eh, casi siempre voy al gimnasio en eso de las 4, a las 6 más o menos, eh, se va a escuchar medio vulgar, pero la neta que eso de andar levantando fierros ayuda muchísimo a bajar estrés, <chuckles> a des a descone a desconectarte, y todo eso te ayuda muchísimo, bueno, por lo por lo menos a mí me sirve muchísimo. Ya llego a la casa y no me no no, tampoco, tampoco, tampoco, pero sí trato de ser un poco disciplinado. Eh, y ya, llego a la casa, me pongo a jugar un ratito con mis perritos, eh, me pongo a platicar con mi madre, le digo que "Sí, qué onda, cómo le fue", también le platico una que otra cosita, también me pongo a platicar con mi hermana y así, y por las tardes sí soy mucho de de salir a caminar, eh, mi padre, bueno, yo si yo si tengo, bueno, mis mis padres están juntos. Y y pero mi padre es de Cuernavaca, Morelos, y últimamente, de hecho, nos vamos a mudar para allá. Eh, de hecho, yo tengo que ir ya me voy en diciembre, el caso es que, como ahorita está mi padre aquí, sí lo lo como que lo aprovecho mucho cuando viene, eh, aquí cerca de donde yo vivo tenemos un mar como unos 15 minutos y sí es muy común de que le digo de que: "Hey, ¿qué onda loco, vamos a pescar?", y me dice él de que: "Ah, órale, que no sé qué"
<laughs> <laughs> Okey. Ajá. Y ya eres gym rat. Ajá. Fuimos a pescar, ajá.
es que se escucha se escucha como que muy random, pero es que, o sea, está supercerquita el mar y tal cual. Mi papá es un hobby que tiene desde bueno, desde chiquito siempre me ha inculcado como que ese hobby de ir a pescar, de así, asá. Y a veces, me lo llevo para allá, a veces, le digo de que: "Oye, ¿sabes qué?, ¿qué onda, no quieres ir a caminar?", es que también aquí cerca de la casa hay como que un óvalo, y ese óvalo es de unos 15 kilómetros, más o menos, y adentro de ese óvalo, hay una lagunita que es artificial, entonces hay mucha vida, o sea, hay pescaditos adentro, no se pueden pescar esos, pescaditos conste, <chuckles> hay pescaditos hay pescaditos. Hay que también patos, hay mucha gente paseando a sus perritos, que no sé qué, y ya, pues, yo me termino llevando a mis 2 animales. Eh, y mi papá se lleva una perrita que tengo, tengo una pug, que ya tiene 15 añitos, y tengo un husky que tiene, ¿cuántos tiene?, como 3 añitos, 2 añitos tiene, más o menos. Y, pues, nada, la verdad me termina ayudando muchísimo como que como que eso, de andar caminando, de ver a mi papá que anda batallando con la perrita, porque ya no quiere caminar, de que de que mi perro, el husky es el roba miradas 5000, de que todo mundo le quiere tomar fotos, porque tiene heterocromía y, y así. Y ya, llego, pues, más o menos, en eso de las 8, 9 de la noche o algo así, termino prendiendo la computadora, eh, ahora sí, que me meto a Discord, eh, platico con amigos, tengo amigos que son de de Mochis, tengo otros que están en Guasave, otros que están en Culiacán, tengo unos que están en Estados Unidos, etcétera. Y, no sé, si conozcas no se si conozcas Discord, que, pues, Discord, puedes hablar en tiempo real con las personas, puedes streamear, nos ponemos a ver películas, etcétera, y pues, resulta que que eso me termina como que ayudando muchísimo de para desconectarme del trabajo. Porque, pues sí, últimamente sí han habido unos días que están bien pesados ajá. Y pues, bueno, al final de cuentas esa es como que una rutina normal, entre comillas, ya algunas veces me pongo de loco. Algo antes tenía un hobby que que como que le dedicaba mucho tiempo, lo que vendría siendo la música, eh, últimamente no lo ha agarrado porque no he tenido como que tiempo y así, y luego se me un launchpad que tenía se me desto se me descompuso y me sale carísimo repararla, me sale me sale mejor, como que, <chuckles> me sale como que mejor comprar una nueva ajá. Y pero, pues, bueno, a final de cuentas, eso como que me termina mu ayudando muchísimo como que para desconectarme de un día muy atareado.
Ajá. <chuckles> Si. <laughs> Ajá. Uy. Sí, sí, sí. Ajá. Pesados. Ujú, ¿en serio?, ¿comprar una nueva? No puede ser. Es que sí suena, como que muy bien, que te mantienes como que en todos tus enfoques, de social, de también personal, de salud, de de social, y creo que sí. Hay muchas cosas que sacan de contexto, como lo de, mm, mm, acompáñenme a pescar peces.
Sí es. Ey, ey. Ah, okey, okey.
Pero, o sea, pero, son muy buenas cosas. Ah, también lo de
No sé, por qué, pensé que ibas a decir lo de levantar fierros. <laughs> Y dije: "Uy, uy, ey".
<laughs> También, también, eso se saca mucho de contexto, se va se ve que nada más vas al gimnasio a ligar, pero, aunque sea así, también es un aspecto social, que que te ayuda a, pues, a desconectarte, de, este de esta situación. Creo que hasta reír, que te de den el avión, también te ayuda mucho, pero, ¿qué vas a hacer, cuando, precisamente, de que te vas a mudar y vas a vivir este cambio? ¿Cómo vas a afrontar, como que ahora sí, esta desconexión del trabajo? Pero ya esta esta real, la de: "No, pues, gracias". ¿O vas a seguir trabajando? O también, ¿no vas a extrañar eso de que tienes a tu disposición, eh, el como para pescar? Ajá.
Ey, ey, ¿qué pasó? <laughs> Ujú. ¿Mucha naturaleza? Ajá, eh, sí, la verdad es que sí, pero, bueno, al final de cuentas, nunca he estado cerrado a los cambios, se me han dado da varias oportunidades. Estuve un tiempo, también, en Culiacán allá viviendo, en Mochis también se me dio la oportunidad, y pues, ahora sí que ahorita regresé a mi ranchito, que, pues, estoy con mi familia y así. Y de hecho, allá en Cuernavaca, eh, o sea, sí se me está dando la oportunidad, pero, bueno, tengo que ir a a Puebla unos días, no me acuerdo qué qué están diciendo, y tengo una amiga allá, y me está diciendo eso de que: "Ey, qué onda, jálate para acá, para Puebla, está chido, y lo que no sé qué". Y le digo: "Nombre, ¿qué no el volcán está bien activo, allá a cada rato, que no sé qué, y se acaba de nombre, Dios guarde". Pero pero sí, o sea, al final de cuentas son como que esas experiencias, que me están diciendo de que: "¿Sabes qué? Deberías venirte para acá". O, ¿sabes qué?, también he estado pensando en el D.F. Solamente que al D.F. sí le tengo como que, bueno, Ciudad de México, perdón, eh, como que no le tengo, como que me da miedito. Se se me hace una ciudad exageradamente grande, y pero, pues bueno, no no. Ah, relacionado a tu pregunta, siento que, mm, sí lo voy a echar de menos, pero pues, lo veo como un cambio, y pues, ahora sí que dicen que los cambios son buenos, y pues, como dice mi abuelo: "Cero miedo, y para adelante".
<laughs> No, no, no, no. <chuckles> Guau, creo que es una frase muy buena muy buena. Creo que sí eres una persona, te digo, muy aventada a a lo que venga y no sé, eh, precisamente no estás cerrado a ningún cambio, pero tú como ya me dio mucha curiosidad, ¿cómo vas a llegar ese día a tu trabajo?, y le vas a decir: "Oye, ¿sabes qué?, ya me voy, me voy a vivir mi sueño a Disneyland", bueno, te vas a ir a Morelos, pero, ¿cómo vas a llegar y: "No, pues, gracias por el trabajo, adiós"? Ajá.
Ajá. Ajá, la triste realidad. Eh, pues, la verdad es que, se me da la oportunidad desde que llegué a esa empresa, eh, ahora sí que, el que vendría siendo mi jefe directo entramos, bueno, yo entré como como lacayo, se puede decir, como un empleado normal, y él entró, tal cual, desde el inicio, como supervisor, eh, ahora sí que conforme pasaron los años y así, se me dio la oportunidad de subir, pero me refiero a de que, desde el inicio yo lo conocía, pues, desde el inicio ya platicamos, cada que lo veía en la en diferentes áreas, <chuckles> porque él estaba en la zona de descarga y ya llegaba yo de que: "Hey, ¿qué onda?", pum, lo saludaba, "¿Qué onda? ¿Cómo te está yendo? Que no sé qué", y él: "No, pues, ¿a ti cómo te va?", y así. Y tengo una muy buena relación con él y, de hecho, él ya sabe que en diciembre, o sea, ya voy a renunciar. Y, pues, bueno, no no no pasa nada, y viendo el otro lado de las ofertas laborales que se me están dando allá, por ejemplo, la que me está más llamando más la atención es una que está, creo que es en Puebla, o no me acuerdo si está cerca de Puebla, pero es un es un buen salario, es no está tan lejos de de Cuernavaca, creo que haría una hora que es, o sea, sí está, eh, sí está lejitos, ¿no? Pero pues, una hora, equis, no pasa nada, es como si me fuera a Ciudad de Obregón todos los días, y pero no sé, al final de cuentas siento que soy como que superextrovertido y no batallo mucho como en generar nuevas amistades y todo eso, y así. Y, no sé, la verdad, siento que que, o sea, sí me pongo a pensarlo y sí me da como que miedito, luego lo veo diferente y luego digo de: "Uy, como que no, como que sí". Pero pero pues, bueno, ahora sí que, papá Diosito dirá cómo irán saliendo las cosas.
Te digo, creo que creo que, lo tomas todo muy así, de que como venga como venga. Y creo que también, está muy bien. No te tomas, totalmente personal todo, como con lo de tu jefe, que ya llegaron a hacer una relación de amigos, y fuiste directo de que: "Oye, yo me voy a ir y, pues, no sé cómo le hagas". Pero, también, <laughs> "Oye, no cuentes conmigo para diciembre". Y ni siquiera, te vas a quedar a la ya me entró curiosidad, no te vas a quedar, no tienen posada, o intercambio o esas cosas, ¿no te vas a quedar, a esas cosas?
<chuckles> Sí, sí le dije. Así tal cual le dije. Ah, la posada. El año pasado me gané una televisión, y la revendí. <laughs> Sí, sí, sí. Sí, sí hay sí hay sí hay posada.
Sí, ¿cómo dijiste? ¡La posada, Dios! ¿Ajá?
No, no sé, no, es que de hecho, tengo pensado irme más o menos, como el 10 de diciembre, más o menos, es para, eh, la ida para allá. Y sí, sí, sí, ya estaban diciéndo eso, de que la posada, cuando van a ser, que no sé qué, dijeron que iba a ser un 18 o algo así. Entonces no, no me va a tocar, eh, pero, de todas maneras, le le pedí a le dije a Ricardo, de que: "Oye, ¿sabes qué?, pon mi número ahí", dije, <chuckles> "Si me llego a ganar algo, me voy a regresar para acá, por lo por lo que sea, que haya ganado, o lo o lo revendes y te doy la mitad", le digo que no sé qué. Pero, no no no no no no pasa absolutamente nada. A final de cuentas, eh, también voy en ese plan de que: "¿Sabes qué?, eh, tengo casa aquí donde estoy viviendo. Entonces, voy a ir a calar suerte allá. Si todo sale bien, pues, ahora sí que me quedo allá. Y si no, pues, ahora sí que regreso a mi ranchito". Y me dijo él de que: "Si tú quieres regresar, que no sé qué, y yo voy a ver cómo le hago para te regreso al mismo puesto", me dice, que no sé qué y sabe qué más. Y lo tomé muy bien eso. Y mi madre, también me dijo eso de que: "Ah, entonces habla muy bien de que estás trabajando bien, de que no sé qué, de que eres alguien que vale la pena", y no sé qué, y sabe qué más. Y me dijo me dijo Ricardo: "Uy, a ver qué qué dice el" ¡oy!, iba a decir una grosería. <chuckles> "A ver qué dice el ahora sí que el supervisor, el más el más alto". Porque, dijo: "Que que o sea, que si si quería renunciar", que a lo mejor, y me decía, de que: "Oye, te subo el salario y que no sé qué, pero que no te vayas". Y yo dije: "Mm, sospechoso". Cuando pedí ayuda, para ocupar unos días, no quisieron dar nada, y ahora resulta que ahora así. Pero, pues bueno, no no <chuckles> no pasó absolutamente nada, y y y, ahí que, pues, bueno, no pasa nada.
Todo suena todo suena, muy bien para ti, o sea, todo tiene un ambiente muy, muy bueno, espero. Qué raro, o sea, por ejemplo, la la de la empresa la de mi empresa de donde trabajo, eh, la pasada va a ser como el 9 de diciembre, y todo, como que justo. Pero, pues, ya ni modo, si no, pues, ya tendrás, te avisarán qué ganaste y qué no. Pero, precisamente, tienes muy buenos amigos, creo que eso te ayuda mucho, a compañeros, amigos del trabajo, a que te mantengas enfocado, en lo que es tu vida, y lo que es el trabajo, y que esté muy aparte o que lo unas, y no haya problema. Creo que es eso, muy, muy bueno de de ese lado, porque, muchas personas no. Hay personas que van a su trabajo, y no toleran a sus compañeros, a sus jefes ni nada, y es como de otra vez a la prisión.
Ujú. Sí. Ajá. Sí, sí, se me pasó también. Sí, se me pasó también al inicio. Ujú.
Y y creo, que el ambiente de tu trabajo, ayuda a que precisamente, puedas tener esta situación, de esta red flag, esta green flag, en la que puedas decir, no, pues, no voy a ir, y ya me voy.
<laughs> Da es que, bueno, es que no sé, cuando se me dio la oportunidad a mí, de de subir de jefe del en la zona donde estaba, eh, yo lo primero que hice, a las primeras personas, es que también me tocó me tocó agarrar a un al bueno, no me acuerdo cuántos años tenía, el Marquitos, pero, creo que tenía 21 o 22. Entonces recién, estaba haciendo sus prácticas sociales, que no sé qué, y sabe qué más, y estaba haciendo su servicio, no me acuerdo qué. Y lo terminamos agarrando ahí, en en la empresa. Y desde que, yo soy como que bien claro, con todos cuando recién llegan, de que, ¿sabes qué?, mira, si a mí me pasó algo, te lo voy a decir, a ti, a ti, si a ti te pasa algo, se lo vas a decir a él, y a mí, aquí no hay preguntas tontas, aquí no hay nada, de no puedo, aquí no hay nada, si a ti te afecta algo, me afecta a mí, también le afecta a él. Eh, entonces, desde un inicio, como que, dejar ese tipo de cositas bien en claro, no sé qué. Y, gracias a eso, yo nunca me lo imaginé. Pero, por ejemplo, la zona donde estábamos nosotros, terminamos ganando como que el la zona del mes, que no sé qué. Nos dieron unos bonos superbuenos. El Marquitos, también le dieron empleado del mes, y creo, o sea, ahorita eso, ya ya, de que ya va a terminar, tengo entendido, en en febrero, y ya ta ah, o sea, gracias a esto, y pues, que lo ha apoyado de diferentes formas, y así, eh, ya le dijeron, pues, que si s que si quiere venir a trabajar en cuanto salga, y le den su título, y toda esa onda, que se puede venir, y todo eso. Entonces, yo siento que, no sé, uno hay uno hay que ser positivo, hay que tratar también de, como de contagiar a las demás personas de esa positividad. Porque, pues hay que ser sinceros, en este mundo hay demasiada gente mala. Entonces, no seas no seas uno más porque, no, es que realmente no sirve de <chuckles> bueno, por lo menos desde mi punto de vista, siento que no sirve de nada, nomás andar trayendo, como que, malos pensamientos a las gente.
Sí, es eso. Es precisamente eso. Creo que, su ambiente de trabajo es muy bueno, o ya, hasta medio envidia. Creo que sí he pasado por esta situación, pero, eh, pasa muy rápido, y muy poco, pero, me agrade agradezco que ustedes, sean como que muy buenos compañeros de trabajo, y creo que es recíproco, que sean tan buenos contigo, que te permite abordar, nuevas cosas de tu vida, sin sentirte como que atado, culpable, o con miedo de que: "No, si te vas, no piensas en volver, no hay nada para ti", como esta imagen, del meme de Garfield, cuando está funado del trabajo. Aquí creo que a ti no te pasa, y eso es muy bueno. Tienes muchos colaboradores, que están a a no a tu mano, pero, sí a a lo que tú
<laughs> Es. Sí, claro. Sí me harían un favor si lo necesitara. Ujú.
eso, precisamente. Entonces, no sé, yo solo espero que muchas personas, sigan como que tu ejemplo. Es bueno que más personas sean abiertas, a tratar como humanos a sus compañeros, para tener esta desconexión total, y pues nada, espero que te vaya bien en tu proyecto, y sigue para adelante, como dijo tu abuelo.
<chuckles> No, muchísimas gracias, al contrario. De verdad, muchísimas gracias, por haberme escuchado. Eh, de hecho, tenía rato que no hablaba de esto con nadie, y ahorita me siento, incluso un poco mejor. De hecho, ahorita voy a ir al gimnasio, a levantar fierros con todo el poder. Y pues nada, muchísimas gracias, también por haber por pues, ahora sí que, por todo, y que pases bonita tarde. Nos vemos.
<laughs> Igual. Bye.